อ๋อ แบบนี้เองนะคะ ก็คือ ก็เท่ากับคุณก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ แล้วก็เพื่อน ๆ เนาะ คนใกล้ชิดที่เขาดีกับคุณ แล้วก็มีความจริงใจเนาะ ให้คุณ แล้วก็ คุณก็เลยใช้ตรงนี้เนี่ย อ่า ดึงตัวเองขึ้นมาได้นะคะ แบบนี้ดีมากเลย แล้วทีนี้ อ่า ยังมีเหตุการณ์อะไรอีกไหมคะ ที่คุณรู้สึกว่า อาจจะไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนที่ดึงคุณกลับขึ้นมาได้ อาจจะเป็น อ่า แรงบันดาลใจหรือว่าสิ่งอื่นใด อะไรแบบนี้เนี่ย พอจะมี ห แชร์ให้ฟังบ้างไหมเอ่ย?
ก็มีนะคะ พอเราโตมายิ่ง ซ ยุคสมัยเนี้ย เขาก็จะเหมือนนิยมไหว้พระขอพร ใช่ไหมล่ะคะ อันเนี้ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันค่ะว่า เออ เวลาเรา เราต้องการสิ่งใดที่ ต้องการเป็นปาฏิหาริย์เหมือนแบบว่า อุ๊ย เราอยากได้ให้งานนี้มันสำเร็จ ภายในระยะเวลาเท่านี้ อะไรอย่างเงี้ย แต่ เราก็รู้นะว่ามันเป็นไปได้ เรารู้ ใจเรารู้ว่าเป็นไปได้ แต่ว่ามันต้องใช้ความพยายามมากเลย ซึ่งเราก็จะลุ้นแหละว่า "อุ๊ย ข จะเสร็จทันไหม จะได้ไหม?" อย่างเงี้ย เราก็จะไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะค่ะ ให้เหมือนเป็นที่พึ่งทางใจว่าแบบว่า "เออ ถ้าหนูนะคะแบบ ขอให้หนูเนี่ย ได้สำเร็จในงานที่หนูตั้งใจไว้" อะไร อันเนี้ยค่ะ ก็เป็นที่พึ่งทางใจที่เราก็ทำบ่อยเหมือนกัน แล้วเราก็รู้สึกว่า โอเค มันไม่ได้เสียหายนะการไหว้พระทำบุญ ก็ทำให้จิตใจเราเนี่ย มีความ เขาเรียกว่าผ่องแผ้วแจ่มใสขึ้นมาบ้างอะค่ะ ถึงแม้ว่า เรา จะมี นัยยะว่า อ้อ เราก็ไปขอพรเพื่อที่จะเหมือนเป็นกำลังใจให้เรา แบบเนี้ยค่ะ
อือฮึ อือฮึ ค่ะ อ๋อ อือฮึ อา เห็นด้วย เลยค่ะ

อือฮึ โอเคค่ะ แล้วอย่างงี้พอจะแชร์ได้ไหมคะว่า เป็น อ่า พระหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเอ่ย ที่คุณแบบให้ความยึดถือปฏิบัติแล้วก็ศรัทธาน่ะค่ะ?
อืม มีสิคะ คืออย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะ เราเนี่ยอยากจะขายที่ดินให้ได้มากเลย แต่อันนี้มันไม่ถึงกับว่า เราต้องเข้มแข็งหรืออะไรนี้นะ แต่เหมือนเราอะ อยาก จะ มี อ่า เรื่องที่จะต้อง ใช้ ใช้เงินแล้วกันนะคะ เรา ก็แบบต้องจำเป็นต้อง เอา เอาที่ตรงนี้ขายออก แต่เราก็ไม่รู้ว่าคือขายที่สมัยนี้มันยาก ใช่ไหมคะ เรา คือ ก็ไม่รู้ว่า เอ๊ เราจะไปขายได้ยังไงล่ะ อะไรอย่างเงี้ย เอเจนต์เราก็ติดต่อแล้ว แต่ก็ เออ เหมือนยังไม่มีวี่แววเลย เราก็เลยไปสวดมนต์อ้อนวอนขอองค์ศาลเจ้าพ่อเสืออะค่ะ เออ ใช่ เราก็เหมือนแบบอากงแบบ อะไรอย่างเงี้ย เราก็ขอพร เราก็เล่าน่ะค่ะ เล่าเหมือนแบบเด็กปรึกษาผู้ใหญ่อะ บอกว่า "หนูกำลังมีเรื่องนี้ หนูอยากแบบเอาเงินจากการขาย อากงช่วยหนู ได้" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ ผ่านไปไม่นานที่ตรงนั้นก็ขายได้อะค่ะ แล้วก็เราเลยเหมือนแบบคลี่คลายวิกฤตการเงินได้ทันเวลา เราก็เลยรู้สึกว่า เออ จริง ๆ นะ เรื่องพวกเนี้ยมันพิสูจน์ไม่ได้ก็จริงแหละ แต่มันก็เหมือนเป็นแบบที่พึ่งทางใจเล็ก ๆ ของเราอะค่ะ ที่เหมือนแบบว่า อุ๊ย พอมันเกิดขึ้นมา เราก็รู้สึกพิเศษ เราก็รู้สึกดี เราก็รู้สึกมี พลัง อะค่ะ
อา ค่ะ อือฮึ ค่ะ อ๋อ อือฮึ อา ค่ะ อืม อือฮึ